<laughs> Ja, da die Metapher mit der Zwiebel ist, äh, nicht schlecht. Auf jeden Fall. Also dass ich, äh, quasi erstmal mir so die das Verständnis, äh, sag ich mal, 'n bisschen ausgeben lasse, wie weit das Verständnis der anderen Person ist. Und d dann würd ich halt wirklich darauf eingehen und, äh, offen es ansprechen, ohne weil das mir so 'ne gewisse Sicherheit gibt. Und das ist halt das so das Wichtige, wenn man so bestimmte Gefühle äußert.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Ja, das stimmt natürlich. Und, würdest du sagen, ähm, in unserer Kultur Also, es liegt so 'n bisschen da dran, dass ja nicht so offen über Gefühle generell geredet wird. Du hast ja auch gesagt, es brauchte 'n Umbruch in deiner in deinem Leben, dass du dann angefangen hast, mehr über deine Gefühle zu sprechen. Meinst du, das liegt auch an der Kultur?
Ne, aber ich glaube, ich würde auf jeden Fall sagen, dass es, äh, unter anderem so 'n bisschen an dem, äh, Geschlecht, äh, auch so 'n bisschen liegt, weil ich kann zum Beispiel irgendwie meine Gefühle deutlich besser 'ner Frau schildern als jetzt zum Beispiel 'nem Mann, weil ich weiß halt so: Wir Männer sind halt alle manchmal blöd im Kopf und wissen nicht, was man sagen soll. Ähm, und
Mhm. <giggles> Darf ich da jetzt zustimmen oder? <laughs> Nein, ich bleib ganz neutral. Alles gut, ich höre zu. Ja. Okay, weiter.
Ja. Ja, und, ähm, ja, wa manchmal, wenn dann halt selbst der beste Freund zu einem kommt und dann sagt, äh: „Ja, ich hab hier ich hab irgendwie mir geht's grad nicht gut, ich hab richtig viel Stress, und ich weiß nicht, was ich hier gegen mache.” Und, äh, dann ko kommt's halt auch mal vor, dass man so 'n Kommentar droppt wie: „Ja, dann einfach mal sich nicht gestresst fühlen, keine Ahnung”, oder <chuckles> Ja, also das ist halt schon ziemlich typisch und daher, ähm
Mhm. Ja, so ganz, ganz hilfreich. Mhm. Mhm.
ja, ist es bei mir halt auch so 'n bisschen so dass ich da das d also, we ich habe Freunde, die denen man da auf jeden Fall ziemlich gut was anvertrauen kann, aber denen man dann auch zutrauen kann, dass sie damit arbeiten können, aber es ist, äh, sehr, sehr schwierig.
Mhm. Ja. Aber es gibt eben, also so klingt es so 'n bisschen es gibt auch die Fälle, wo, hm, wo du lieber mit Frauen über bestimmte Themen sprichst, weil du das irgendwie gefühlt schon mehr Empathie bekommst oder vielleicht mehr so 'n 'ne im 'ne emotionale Reaktion und nicht so eine „Ja okay, dann komm halt einfach klar"-Reaktion?
Also, ich glaube, sozial bedingte Themen, so zwischen ähm, so zwischenmenschliche Beziehungsthemen sind eher, äh, interessanter bei Frauen, weil die, ähm, mit 'ner mit 'nem emotionalen Blick drauf schauen und nicht mit 'nem rationalen Blick. Und das ist dann interessanter, weil ich hab so 'n Blick nicht. Ähm, und bei so wirklich rationalen Themen wie zum Beispiel Job, dies oder jenes, so alltägliche Probleme, ähm, dann sind da zum Beispiel so die männlichen, äh, Blicke halt interessant, weil dann halt so, ja, die Emotionen weggelassen sind.
Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Ja. Das fand ich jetzt mal wirklich sehr aufschlussreich, das Ganze aus der Perspektive eines ähm, genau, eines Mannes zu hören. Also ich danke dir für die für für deine Sachen, die du erzählt hast.
<giggles>